بُصّي هي كانت الرحلة دي كُلّها، كانت وهي في ثانوية، كانت في تانية ثانوي وتالتة ثانوي، وهي أصلًا من نفسها كانت كُل المُتابعات وال والfollowers بتاعوها آآ الم المتابعين بتوعها اللي بتتابعهم، كُلّهم متخصصين في الر في الArt وكانت بتركِّز معاهم جدًا في الحاجات اللي بيعملوها، فتلاقي نوع ألوان مُعيّن تقول لي هاتيه لي، أو تنزل هي تجيبُه.
امم. آه. آه، اهم. اهم. جميل. يعني عندها ال المعرفة يعني، موجودة ال الknowledge موجودة، امم، امم.
بس اللي ركِّزت فيه أكتر آه، آه، بت بتبحث يعني، عارفة اللي هو بتدوَّر من هنا لهنا. بس عايزة أقول لِك إن هي دلوقتي السنة دي إن شاء الله، <chuckles> هي في أولى كُلّية فنون جميلة قِسم design <chuckles> و ونفس الاتجاه بتاع الهواية بتاعتها، هتكمل عليه إن شاء الله، وتبقى دي دراستها يعني.
امم. جميل. <laughs> آه.

والله هي كانت دايمًا تقول من وهي صغيرة هي بتحب الرسم، فكانت دايمًا تقول إن هي نِفْسها تدخُل فنون جميلة، فلأ الموضوع كمان بقى زاد لمّا لقِت نَفْسها في الفُرشة إيديها مُتمكِّنة وعايشة و وده مجالها، فقالت خلاص بقى يبقى الدراسة تبقى ال نَفْس المجال. بس، فعايزة أقول لِك آه، قولي لي.
إمم. آه. بس إمم. آآ، كنت عايزة أقول لِك إن أنتِ فعلًا يعني يعني تُعتبري أم فعلًا مثالية جدًا إنِّك أنتِ ما ادّيتهاش أي تعليق سلبي، آآ، ما تضيّعيش وقتِك، دراسة دراستِك طبعًا هي كنت لسّه بتدرِس يعني في مرحلة خ يعني خَطَر برضه إن هي تتِّجِه أي اتجاه تاني آآ، يخلّيها تشغِلها عن دراست يشغلها عن دراستها يعني، فأنت بصراحة وقفتِ جنبها وقفة حلوة جدًا، وده فعلًا دور ال ال العيلة، يعني دور الأم والأب، إن هم يحاولوا يكتشفوا المواهب اللي عند ولادهم ويحاولوا يُقفوا جنبهم وينمّوها يعني.
أيوه.

أ أقول لِك الحقيقة، والّا أجاملِك؟ <laughs> بُصي ك رُحت علشان أجيب أ أ حاجة للديكور كده، كنت شارية الأنتريه جديد، وعايزة إيه، أجيب حاجة للديكور، فرُحت لقيت اللوحة اللي عاجباني داخلة حوالي في 2500 فقُلت لأ يعني إيه اللي هيدَفّعني فيها المبلغ ده كُلُّه، فجِه في بالي، وأنا واقفة عند الراجل، قُلت أها، أنا بنتي أصلًا رسّامة أنا إيه اللي هيخليني أخُد حاجة وأدفع فيها! بس فجِبت طبعًا كان الموضوع في البداية إن أنا إيه، أستفيد منها، و وبعدين بقى قُلت بقى هي برضه لمّا هترسم رسمة وتعلّقها في الreception واللي داخل واللي طالع يشوفها يعجب بيها، فأكيد ه ده هيدّيها آه هيفَرّحها كده بنفسها، وتبقى واثقة من نفسها، بس السبب الأساسي برضه ما انكرش عليكِ، كان هو ده، إن أنا أوَفّر <chuckles>
قولي لأ قولي <chuckles> امم. أيوه. ياه! آه. امم <chuckles> أيوه. هتستفيدي طبعًا منها أكيد، طالما هي عندها موهبة جميلة كده. امم. هتكتسب ثقة، آه. إمم. أيوه. أيوه. <chuckles> آه.
بس. فالمُهم رُحت قلت لها، برضه ما كنتش متوقعة إن هي ممكن تجيبها، أو ترسمها زي ما أنا شُفتها.
اهم.